Ja, das ja 'ne tolle Sache. Und du selber, hörst du dir das auch gerne mal an, oder?
Na ja, ich höre eigentlich, bis auf diese Fahrten mit meiner Mutter, im Auto kein Radio und ich beschäftige mich da eher mit Fremdsprachen, die ich mir aneigne, als dass ich mir da wieder Plattdeutsch gebe. Also, ich brauche ja Plattdeutsch auch nicht, es spricht ja da auch kaum noch jemand.
Mhm. Ja. <laughs> J ja. <chuckles> Mhm. Ja, ja, ganz genau. M obwohl's natürlich irgendwo schade ist, dass so viele Dialekte dann irgendwann aussterben, <chuckles> weil
Auf jeden Fall. Ich bin auch dafür, dass man Dialekte fördern sollte und, äh, dann gibt es ja in Ostdeutschland in Richtung Spreewald, Sachsen noch das Sorbische, da ist mir auch mal jemand begegnet auf 'ner Wanderung, der plötzlich 'n Anruf bekam von zu Hause und dann fing der da an, Sorbisch zu reden. Ich so: „Oh, Moment mal, du hast doch eher so 'n sächsischen Dialekt, was sprichst du denn da?“ Und er sagte, „Sorbisch.“ Er gehörte zur Minderheit der Sorben.
Mhm. <laughs> <laughs> Ja. Ah ja. Ja, super, das ist interessant. Also, grade diese Situation, wenn jemand, den man eigentlich ja ganz souverän in einer Sprache oder in einem Hochdeutsch sprechen hört, der dann am Telefon komplett umschaltet und man denkt: „Moment, das hört sich nach 'nem ganz anderen Mensch an.“ W weil dann irgendwie
Ja, ja, ja, dann dann es war dann plötzlich was Slawisches. Ich dachte: „Oh." <chuckles> Mhm.
Ja, genau. Und manchmal klingt dann auch so ganz anderer Humor mit und ganz andere Stimmung, die man dann mit seinem Dialekt dann vermitteln kann, ne? <chuckles>
Ja, genau, Sprachen haben ja so ihre Nuancen und genauso Dialekte.